Bene, bene, tu?
Bene, grazie. Senti, di che parliamo oggi? Noi che siamo 2 chiacchierone. <chuckles>
Esatto. Ma io volevo parlarti in realtà, uhm, cioè, un po' della mia identità e più che altro di come mi sono sentito quando, mhmm, l'ho detto alle persone a me care <tsk> ehm, perché c'è un po come dire, c'è un po' di, uhm, di sale, ecco, c'è un po' di cose interessanti. Mhmm, così ci scambiamo le opinioni. No io vabbè vabbè in realtà
Dimmi. Eh. E quindi? Dimmi. Ah! Dimmi la il tuo pensiero. Tu, ehm, mhmm, allora tu per tua identità intanto che cosa intendi? Cioè
Ehm, per la mia identità di genere intendo che, ehm, sono non-binary, quindi non mi sento n né una ragazza né un ragazzo. Ehm, e ho avuto la fortuna per ora di incontrare soltanto persone che sono molto, mhmm, come dire, supportanti in questa cosa, quindi mi supportano e non hanno nessun problema. Quindi, per fortuna esatto, è stato molto bello. Ehm, quindi tipo i miei genitori, so i miei amici è stato molto bello. Però mi è successo di aver incontrato un ragazzo un po' di anni fa, ehm, che c'era anche un po' di interesse, ehm, reciproco, diciamo, e lui invece per nien cioè, nel senso, non era neanche stato onesto del dire: "Guarda, no, non ti accetto perché", boh, ma semplicemente f ha ha fatto finta di accettarmi, però poi continuava ad invalidarmi, capito? Quindi, cioè tipo dicevo: "Ma scusa, puoi usare questo nome perché lo preferisco?" Mi fa: "Okay". E continua ad usare il vecchio nome, tipo: "Scusami, te l'ho chiesto, cioè" <chuckles> Sì. A te invece
Okay. Ah, okay. Ah, meno male. Mh. Sì. Mh. <chuckles> Sì. Ah, No, vabbè! Ragazzi, è incredibile questo, no, ma fantastico. Senti no, a me non non la m la mia identità più o meno ho sempre saputo che quale fosse, quindi, ehm, non ho non ho non ho avuto cioè n immagino che tu abbia avuto anche un po' di problematiche insomma. <sniffs> Cioè anche solo riuscire a arrivare a capire che sei in quel sei fatta così, nel senso. Uhm, immagino, no, che ci sia tutto un passaggio, ehm, però ecco io non ho non ho avuto non ho avuto questa esperienza quindi, mhmm, e e s tra l'altro n non so neanche se ho conosciuto persone che che hanno che s hanno questa esperienza, che hanno passato questa esperienza. Ma scusami la domanda, tu quand'è che ti sei cioè hai hai avuto questa necessità di cambiare nome, di di sentirti per essere te stesso insomma?
Sì, sì, c'avevi comunque un po' di dubbi. Sì.